Mhm. Ne, das kommt drauf an, ne? Also, ich habe da einige Familienmitglieder, äh, zu denen ich ’n extrem hohes Vertrauen habe, wo ich auch weiß, die sind komplett wertfrei. Das finde ich auch immer total wichtig, dass man eben, ja, einfach sich auch, äh, fallen lassen kann, vertrauen kann und, äh, das Ge nicht das Gefühl hat, man kann sich quasi falsch entscheiden, sondern dass da auch Menschen sind, die einen wirklich bedingungslos unterstützen und, ähm, genau, da würde ich schon sagen, da gibt's so 2, 3, Menschen, die mich wirklich auch durch diese Zo Zeit dur mit durchleiten. Also, wo ich dann auch weiß, wenn ich die anrufe, die die schaffen das, mich wieder so 'n bisschen auszukalibrieren oder so, ne? Und das, äh, ist schon hilfreich dann, ne? Mhm.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Das ist schön. Mhm, mhm. Mhm. Mhm. Ah, das ist schön. Mhm. Ja, das ist super, wenn man Menschen hat, die einem da Kraft geben und dann vielleicht wieder, ähm, ja, aufbauen können. Das ist gut, und wie ist es mit deinen Kindern selber? Tust du die auch äh, gerade solche Entscheidungen, wo sie selber auch betrifft, tust du sie dann miteinbeziehen?
Genau. Mhm. Hm, ja, da muss man schon ganz vorsichtig mit sein. Äh, die Beiden sind auch noch klein, äh, das heißt, also, 4 und 7, äh, dass ich die da auch nicht verunsichere, so. Also, da merke ich schon so: „Huch“, also, das ist dann schon da muss man einfach mit viel Fingerspitzengefühl dran gehen und ich habe jetzt zum Beispiel im Sommer ihnen, ähm, Orte gezeigt, wo wir leben könnten, auch in der Nähe von meiner Familie dort, ähm, wie Schule sein könnte und so. Also, habe versucht, sie so 'n bisschen ranzuführen, wie es halt praktisch aussieht und nicht zu sagen: „So, wir ziehen jetzt einfach mal weg. Ihr könnt nicht mehr in eure alte Schule gehen.“, <snorts> und so, ne, sondern so 'n bisschen ganz genau, und auch so die Berührungsängste zu nehmen und z Perspektiven aufzeigen: „So könnte es sein. Es könnte auch schön sein“, und, ähm
Mhm. Ah, mhm. Aha, mhm. Sehr jung. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, mhm. Ah, das ist gut. Mhm. Dann kommt das nicht so überraschend. Ja, mhm, mhm. Mhm.
das denke ich, ist sowieso auch gut, wenn man jetzt auch in Richtung Entscheidungen geht, ne, dass man auch guckt, so: „Wie wie könnte es denn aussehen? Was sind wirklich die Perspektiven, wenn ich jetzt in die eine oder die andere Richtung gehe und, ähm, was passt auch da am besten zu mir?“, so, ne?
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, das schön. Ja, das ist gut, wenn man sich das dann schon so bildlich vorstellt und auch positiv bleibt und dann die anderen integriert. Das ist auf jeden Fall 'ne gute Idee. Schön. Ja, das hört sich nach dem spannenden Neustart an auf jeden Fall. Ach, ja. Ja, und wie ist es, ähm, wenn jetzt, äh, eine Freundin in ja, in der gleichen Situation wäre wie du, was würdest du ihr raten? Also, wenn sie mal vor so 'nem Punkt steht, was sie dann am besten macht?
Mhm. Ja. <laughs>